Ciao, come stai?
Ciao. Bene, bene, tu?
Bene, bene. Oggi sono sono rientrato da da fuori, da dove vivo in Germania e sto qualche giorno in Sicilia con la con la mia famiglia. Tu tu vivi da sola, vivi con la tua famiglia? Come che sei?
Perfetto. Mh. Okay. Ah. Bello. Bellissimo. No, vivo ancora con la mia famiglia e mio fratello, tutti insieme. <chuckles> Esatto, però mio fratello è molto più grande, è sulla trentina ormai.
Okay, siete in 4? <sucks teeth> Okay. E siete una famiglia come ti come ti descriveresti? Se siete una famiglia unita?
<chuckles> Sì. Allora, io direi unita, però non nel senso magari che puoi immaginare te o altri, ovvero non morbosi, sempre insieme. Ehm, per dirti, mio fratello magari nella giornata lo vedo 2 volte, anche se viviamo la ste nella stessa casa perché è rinchiuso nel suo antro, <chuckles> che è camera sua. Invece tu sei figlio unico?
Okay. Sì. Okay. Io ho un fratello più grande di 4 anni, ehm, sì, siamo in 4, anche se comunque i miei genitori, ehm, sono separati, ehm, anzi divorziati ormai da tanti anni.
Ah okay. Mh. Mh. Okay. Mh-mh. E comunque, cioè appunto, come hai chiesto a me: vi definireste uniti tra rapporto genitore figlio oppure più distanti, ecco?
<clicks tongue> Ehm